Eh, kung maipaliwanag ba niya ng maayos, eh. Kung sabihin ba man man niya na, "Naku, eh, pasensya na ano kasi si nanay may sakit. Malubang-malubha."
<clears throat> Mm.
"Wala na talaga akong magawang ibang paraan," di ba? Oh, eh, baka baka baka mapagbigyan ko pa siya. Oh.
Oo. Ayun, yun pa yung mahirap. Mm. Kaso ayun ano, ah, su sumigaw pa, di ba? Ang hirap nun, di ba? Kung ako 'yan 'no, kung ako lang ikaw 'no, hindi ko na patatagalin pa 'no, irereklamo ko na agad 'yan 'no. Baka ikaso ko pa kasi nga may pruweba, di ba?
Oo. So
<coughs> Lalo na hindi maliit na bagay yung perang pang-tuition.
Mismo, oh.
Future ng isang tao yun, di ba? Oh.
Di ba? Oo.
<clears throat>
Pati ano, tawag dito, ang hirap sa panahon ngayon talaga.
Mm.
Ewan ko ba, ah. Imbes na magpaka-humble ka na lang
Mm.
nagiging hambog ka pa.
Oo, oo.
Di ba? Alam mo yun? Sana matutunan ng bawat isa yun na
Mm. Tama, tama.
ah, alam mo hindi naman perpekto ang mundo natin at mga tao normal lang din na na nagkakamali. Pero sana, ang matutunan na matutunan natin yung sinabi mo kaninang salita. Yung mag-take at yung mag-take accountability ka. Di ba?
Tama, tama. Mm. Mm. Matanggap, di ba? Mm. Accountability, di ba? Mm.
Akuin mo yung pagkakamali mo. Di ba?
Tama, tama. Mm. Ah, oo, konekta ko lang di ba, ah, ayan 'no, ah, konekta ko lang sa nabasa kong book, di ba? Kung na sinasabi na kung yung ano nga 'no, mga kriminal 'no, ah, parang na nirarason nila na nagawa ko 'to kasi ganyan. Nagawa ko 'to kasi ganyan, di ba? Pa'no pa yung mga normal na tao 'no na hindi nakapatay, na normal lang naman 'no. Siyempre dedepensahan at dedepensahan nila sarili nila 'no. So, yun yung paborito kong parte sa book na yun 'no. Napakita sa'kin na, um, talagang ano, emosyonal na tao emosyonal ang mga tao hindi maiiwasan yun.
Hmm. Oo. Mismo. Tama, tama. Sang-ayon. Oo. Sang-ayon ako dun. Sang-ayon ako dun. Eh, salamat na lang din talaga at napatawag nagtawagan tayong dalawa kasi
<clears throat> Mm. Mm.
medyo naliwanagan ako sa mga payo mo at, ah, siguro tawag dito
Mm, mm.

Kasi feeling ko, mahirap magpatawad sa sarili kung hindi mo tinatanggap yung pagkakamali mo, eh.
Tama, tama, tama. Ayan 'no, tapos ayun, um, malaki yung, <smacks lips> epekto sa mental natin 'yun 'no yung ganyan, mm, sa mental at emosyonal. So, kailangan talaga 'no, ah, maru matuto tayo na magpatawad sa iba 'tsaka sa sarili. So kapag ganyan 'no pinoproblema mo, malamang sa malamang, eh, um, poproblemahin mo yan, ah, maaalala mo maya't maya, ma-i-stress ka. Mm, matata maapektuhan ang mental at emosyonal mo at kapag nangyari 'yon 'no hindi ka talaga makakapag-focus 'no. So malaking, ah, apekto 'no yung, ah, hindi pagpapatawad yan dapat talaga ano 'no, pinag uusapan kumbaga, um, sobrang importante ano. So ngayon kung ayaw makipag-usap, eh, 'wag pilitin 'di ba?
Mismo, mismo. Mis Oo. Mismo, oo. Oo. Sinabi mo. Oo. Hindi, kaya nga kaya nga buti nalang talaga napatawag ka kasi, sa totoo lang, hindi ako nakakatulog.
Mm. Mm, mm.
Alam mo yun, hindi ako makatulog, 'di ako makakain. Eh, kanina pa nga, eh, napagalitan pa ako ng boss ko sa trabaho.
Mm. Mm.
Dahil yung performance ko ba
Oo, naapektuhan talaga 'no?
hindi yung, hindi yung normal, oo. Ah, sabi sa'kin
Mm, mm. Kasi nga iniisip-isip 'di ba?
oo, sabi niya sakin, eh eh, kung wala ka sa wisyo ngayon umuwi ka nalang 'di ba, ba't pumasok ka pa?
Mm, mm, mm.
Oh, 'di napahiya pa ako 'di ba sa trabaho. Hindi nakakatulong sa mental ko na ano, pati sa yung emosyonal ko para bang, emosyonal na kalusugan ko para bang apektadong apektado.
Mm, mm.